Esatto, perché secondo me la felicità vera e propria proprio viene da quello, cioè dalle piccole cose insomma. E e
Sì, sì, sì, sì. Ma, ehm, tornando al al a quello che ti ho chiesto inizialmente, ehm, eh, hai un episodio, un momento, una qualcosa che ti ricordi, ehm, in cui tu hai dovuto comunque, uhm, dare appunto dei feedback difficili a un'altra persona? E che e come ti sei comportato per non ferirla, per non uhm, per fare in modo che comunque, ehm, come dici come d mi hai spiegato, uhm, trovasse una via verso la la l'ottimismo e comunque vedere la vita in modo uhm, positivo.
Mh-mh. Sì. Ah.

Esatto, perché comunque alcuni, no, ci tengono magari appunto a non ferire proprio per questa cosa. Ehm, tendono cioè quando magari si parla soprattutto, no, di emozioni, è difficile riuscire a non ferire, perché, no, ehm, è comunque anche una semplice magari
Esatto. Uhm, sì, è, mhmm, un po' un campo minato, ecco, diciamo.
<chuckles> Esatto.
Ecco, riguardo a questo, ehm, appunto, adesso hai detto che il tuo il tuo amico in questo caso si è, diciamo, ehm, aperto penso, e comunque che abbia, ehm, avuto un hai avuto un riscontro positivo da parte sua, nel senso che ha capito quello che tu, ehm, volevi, dirgli e volevi, mhmm, fargli capire e il modo in cui gli stavi, mhmm, vicino. Ma, e ti è mai capitato invece di avere de un riscontro negativo? Nel senso, qualcuno che magari, ehm, cioè, mhmm, si è messo sulla difensiva, si è, ehm, s mhmm, cioè cioè semplicemente ti ha detto: "Fatti i fatti tuoi", magari, o cose del genere, ecco.